Tôi thấy là nếu như mà tôi có thể tha thứ cho người khác, là mình phải chấp nhận trong lòng của mình là mình thật sự mình bỏ qua được. Nếu như mà tôi thật sự, tôi chấp tôi ch chấp thuận với cái c với với với mình á, là mình có thể bỏ qua được, thì mời mới mới có thể làm. Chứ nếu như mà mình nói miệng ở bên ngoài để cho cả cả hai đều vui vẻ thôi, thì thật sự ra trong cái cái cái lương tâm của mình, vẫn còn dính líu về cái điều đó thì nó làm cho mình khó tự xử trong tương lai.
Ừm. Đồng ý. Ừm. Đồng ý luôn. Chính xác. Ừm. Đúng. Đúng. Đúng, chính xác và không những vậy là cái tình cảm nó không quay lại như lúc ban đầu nữa phải hông? Ra cái miệng thì nói tha thứ nhưng mà trong lòng thì vẫn còn chấp nhất ấy, cho nên là nếu mà quay lại thì cái tình cảm nó cũng không không giống như ban đầu. Cho nên là tốt nhất là mình thấy là vẫn sống chân thật với cảm xúc cá nhân vẫn tốt hơn, phải hông?
Đúng rồi, thì gặp gặp thì có thể cười, gặp có thể cười, đúng rồi. Đúng rồi. Yeah, thì đúng là không có đậm đà như ngày xưa, <sniffs> nhưng mà cái đó là cái sự mong muốn của mình. Nhưng mà thực tế ngoài đời, thì tôi quý là có nhiều người làm l lỗi với nhau lắm, cho nên nếu như mà mình thật sự là mình không tha thứ được thì tôi nghĩ là bạn bè của mình, chắc sẽ ít lại, <laughs> anh chị em của mình, bà con của mình sẽ từ từ <sniffs> đi ra đi hết. Tại vì đúng bông, mình mong muốn là ai cũng làm đúng, làm, ờ, công việc tốt, công việc đúng nhưng mà thực sự ra ở ngoài đời thì ít có người nào mà thực hiện được những cái điều đó lắm. Thì tôi thấy nếu nếu như mà mình không tha thứ thì chắc mình mất nhiều a.
Ừm. Ưm hứm. Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm. Đồng ý, nếu mà như vậy á đúng, nếu mà như vậy thì, à, bạn cảm thấy, ờm, sao ta? Tha thứ, luôn luôn lúc nào cũng phải nên tha thứ cho người khác, phải hông? Hay là, sao ta? Tùy trường hợp mới tha thứ?

À, còn còn mình thì mình không hẳn nha. Có nghĩa, giống như là, ô kê nếu đã là mượn tiền mình thì phải sòng phẳng, dù ít hay nhiều thì cũng phải trả và nếu mà không trả thì, ô kê, coi như là mất cái tình bạn đó luôn và mình cũng sẽ không tha thứ cho người đó luôn. Còn nếu mà, ờ, nói là, à, ô kê, mượn tiền và không có tiền để trả thì, à, à, à, nói mình là, ô kê, bao nhiêu thời gian, thời gian bao lâu trả. Nói chung, à, là chỉ cần là sao ta? Tương tác thôi, chỉ cần nói chuyện thôi, thì, kiểu giống như là, người ta báo cho mình biết là được rồi, phải hông? Kiểu giống như là bây giờ ừm.
À. À. À. À. À. Vậy thì vậy thì vậy là vậy vậy là sòng phẳng, vậy là sòng phẳng, nghĩa là có mượn là phải có trả cho dù ít hay nhiều cũng vậy, cho dù mất mất cái mối quan hệ đó luôn cũng không sao hay sao? Nghĩa là mình có thể mình bỏ qua để mình giữ cái mối quan hệ đó, <sucks teeth> để mình mình bảo vệ cái cảm xúc của mình hay là nếu theo chị là kh cái cái mối quan hệ đó không quan trọng mà có thể mất đi luôn?
Đồng ý. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đồng Ơ, quan trọng hay không thì cũng tùy, nhưng mà thường thì thật ra á nha, mình sẽ quan trọng cái việc là người ta nói chuyện với mình như thế nào. Ví dụ giống như là người ta mượn tiền ít, người ta hổng có tiền trả, nhưng mà người ta nói là người ta sẽ hứa trả trong một cái thời gian nào đó, hoặc là ô kê bây giờ nói là, à, không có tiền trả, trong tương lai khi nào có á thì trả, ít ra cũng nói mình một tiếng, phải hông?
À, à. À. À. Là họ phải làm theo lời, là họ phải làm theo lời, <coughs> đúng hông?
Ừm. Đúng, phải nói cho mình một tiếng để mình, ô kê, mình biết, thì cái đó là cái quan hệ sẽ còn.
À. Và ví dụ ví dụ trong trường hợp mà có thể là người ta hứa hẹn, nhưng mà người ta không thực hiện được, đến ngày đó người ta không có, hay là người ta thất hứa nhiều lần, thì trong những trường hợp như vậy là chị có sẵn sàng vất đi cái mối quan hệ này luôn không, hay là bỏ qua mà để giữ giữ cái giữ giữ cái tình bạn bè, tình anh chị em mối quan hệ này?
Ừm. Ừm. Ừm.